Ồ, lúc đấy là mình, kiểu là, thấy có công việc là mình thấy hào hứng quá trời luôn, mình xem mình vào đấy mình xin luôn mà. Nhưng mà nhá, cô đấy lần đầu tiên bạn biết gì không? Cô đấy nhìn mình, cô ấy nhìn từ trên xuống dưới, giống như kiểu là, soi xét mình ấy, rồi xong đó cô ấy mới bảo là, ừm, "Mới ra Hà Nội phải không? Nhìn thế này là nhìn quê quê thế này là biết rồi." Ôi, nghe nói câu đấy xong tự nhiên mình thấy, a, thấy cũng quê ngang luôn ấy. <chuckles>
Ồ. Ừm. À ha, cũng biết luôn. Trời ơi, tự ái quá à. Ôi, công nhận tự ái thực sự luôn khi mà người ta cứ đánh giá như mình mình như vậy. Cảm giác, kiểu, bị thiếu tự tin luôn, đúng không?
Ơ, lúc đấy mình thiếu tự tin cực nhá, Mặc dù lúc đấy là mình cũng mặc một cái áo phông, rồi xong đó là một cái quần quần quần quần đùi nhưng mặc quần jean các thứ rồi ấy, xong mình đi một cái dép lê thôi, thì mình nghĩ là như thế nó cũng, kiểu là, ừ, lịch sự rồi, nó cũng không có đến cái mức mà mình mặc đồ ngủ ra ngoài đường ấy. Mà mình chả hiểu sao mà cô đấy lại đánh giá mình là từ quê mới ra á, mình cũng không biết là mình khác người ở đấy nó như cái, ơ, cái kiểu gì nữa, nhưng mà khi mà nghe họ nói như thế mình cũng cảm thấy tự ti rất là nhiều luôn.
Ừm. Cũng mốt mốt một tí thôi. <chuckles> Ờ. Ừm. Ôi! Nói chung là sẽ có những cái đặc điểm nhận dạng riêng, đúng không? Và đến bây giờ ấy, bạn có bao giờ bạn nhìn một người mà bạn biết là người ta cũng là mới đến Hà Nội hay không? Hay là đôi khi thì có thể là do những người đó thì người ta tự nhiên người ta hỏi mình cái câu đấy là do cái kinh nghiệm phải từ rất là lâu rồi?
Ừm. Mình nghĩ là sau khi mà một thời gian mà mình ở Hà Nội và mình cũng có từng tiếp xúc qua những cái lớp mà sinh viên, kiểu là, mới ra trường à, quên mới lên lên đại học ấy, kiểu là, cũng là sinh viên năm nhất ấy, thì mình cũng thấy có một cái đặc điểm ngày xưa giống y chang mình đó chính là bạn biết gì không? Đi ra ngoài thì mặt cứ ngơ ngơ, ngơ ngơ rồi xong đó là cứ nhìn hết cái nọ đến cái kia. Mặc dù đấy cũng chỉ là cái quán tạp hóa thôi, đúng không? Ừ, nhưng mà mình tò mò, mình nhìn rồi xong mình ngó, mình cứ ngó trái, ngó phải, rồi xong đó là ừ, kiểu chưa thấy bao giờ ấy.
Ừm. Ừm. <chuckles> Sao? <laughs> À, kiểu, cũng tò mò. Ừ. Đúng là, kiểu, chưa thấy bao giờ.